ครับ เออ ผมแบบว่ามีเรื่องที่ไม่สบายใจอยู่นิดหนึ่งอะครับ จริง ๆ ก็ไม่นิดหรอก ก็พอสมควรเลย คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพผมเนี่ยครับ คือพอช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับ ช่วงหลัง ๆ เนี่ย พออายุเกิน 30 มาแล้วเนี่ย คือผมก็รู้สึกว่า อืม ร่างกายมันถดถอยแบบว่า เอ่อ ฟื้นตัวยากขึ้นอะครับ ฟื้นตัวยากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลย แบบว่าบางทีเรา เอ่อ hangover มาอย่างเงี้ย อ ปกติ อืม เราก็ประมาณสัก ถ้าช่วงอายุ 20 เนี่ย สักครึ่งวันหรือไม่กี่ชั่วโมงก็หายแล้วเนาะ แต่ว่า เอ่อ พอ hangover หลังช่วง 30 เนี่ยคือแบบว่า ส เหมือนเสียเวลาไปแทบทั้งวันเลย อย่างเงี้ยครับ 6-7 ชั่วโมงเลยกว่าจะหายดีขึ้น แล้วก็ เอ่อ อย่างแง่อื่น ๆ ของร่างกายด้วยที่ผมรู้สึกว่า แบบว่ามัน มันเริ่มเสื่อมมากขึ้นแล้ว แบบว่า เอ่อ แบบปวดหลัง อย่างเงี้ยครับ ปวดหลังมากขึ้นเลยแบบว่า เอ่อ หลังผมเนี่ยคือถ้าเกิดลูบดูตอนช่วงแบบ ช่วงก้นกบขึ้นมาเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าแบบมันมีแบบนูนขึ้นมานิด ๆ หนึ่งอะครับ บริเวณหลัง
อืม ครับ อืม อืม อืม อา ๆ ครับ อืม
เลยแบบ อืม แล้วมันก็ปวด เรียกว่าเรื้อรังพอสมควรเลย ตรงนี้ก็เลยกังวลพอสมควรน่ะครับเกี่ยวกับด้านสุขภาพ แล้วไม่รู้จะจัดการยังไงเหมือนกัน จะเรื่องหาเวลาออกกำลังกายเนี่ยก็ เอ่อ ทำบ้าง ไม่ทำบ้างอะครับ เพราะว่าไปออกทีหนึ่งเนี่ยมันก็ เอ่อ เราอาจจะออกไม่ ไม่ถูกวิธีด้วยมั้งผมก็ไม่แน่ใจ แต่แบบว่า เอ่อ หลังออกกำลังกายเนี่ย พออีกวันหนึ่งเราก็จะรู้สึกระบม ระบมไปสองสามวันเลย อย่างเงี้ยครับ แบบมันไม่ กลายเป็นว่าแทนที่เราตั้งใจว่ามันจะสดชื่นกว่าเดิม หรืออะไรอย่างเงี้ย มันกลายเป็นว่า เอ่อ เหมือนร่างกายเราหนักกว่าเดิม อะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็เลยเป็นที่กังวลพอสมควรนะครับ อันนี้ ม ไม่แน่ใจว่ามี เอ่อ เคล็ดลับ หรือเทคนิคอะไรพอจะแนะนำบ้างไหมครับ?
อ๋อ ครับ อืม ผม อืม ครับ คือร่างกาย hang over นี่ เกิดจากการที่เราไปสังสรรค์กับเพื่อนเยอะเกินไปใช่ไหมครับ? หรือว่าเราทำงานเยอะแยะ อะไรอย่างงี้ครับ?
อ๋อ มีสังสรรค์ด้วยครับ สังสรรค์ เยอะไปด้วย ใน ใน ในกรณีหนึ่งอะเนาะ แล้วก็อย่างที่ปวดเมื่อยตามร่างกายเนี่ยคือคิดว่าน่าจะทำงานเยอะไปครับ เพราะว่างานส่วนใหญ่ก็คือนั่งอยู่หน้าคอมแบบว่า 8 ชั่วโมง 10 ชั่วโมง อะไรอย่างเงี้ยครับ รวมถึงแบบมีขับรถด้วย อะไรอย่างเงี้ยครับ
อืม อืม ครับ ก็เข้าใจเลยเนาะว่า เอ่อ อายุมากขึ้น แล้วก็มีการทำงาน เออ อยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่นานเกินไป 8 ถึง 10 ชั่วโมงต่อวัน อย่างเงี้ย โดยที่เราไม่ได้มีการไป เอ่อ ออกกำลังกาย หรือว่าไปเดินเล่นระหว่างที่พักอย่างเงี้ยเท่าไรนะครับ คือขอสอบถามก่อนนะครับว่า ปกติแล้วนี่คือเรามีพวกโรคประจำตัวอะไรไหมครับ?
ครับ ครับ เออ ถ้าโรคประจำตัวเนี่ยยังไม่มี แต่ว่าจะมีอาการหนึ่งที่แบบว่า เรียกว่าประจำตัวเลยก็ได้ คือผมเป็นคนนอนกรน กรนแบบกรนหนักมากมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นแล้ว แล้วก็ เอ่อ เวลาจะนอนเนี่ยก็คือเหมือนว่าจะต้องนอนนานกว่าคนอื่นหน่อยถึงจะรู้สึกเต็มอิ่มอะครับ เพราะว่าถ้าเกิดนอน 6 ชั่วโมง 7 ชั่วโมงเนี่ยมันจะงัวเงียไปทั้งวันเลย เหมือนแบบนอนไม่พอ ไรอย่างเงี้ยครับ
อืม ครับ อือ ครับ แล้วเวลาที่เข้านอนนี่คือ ย อยู่ในช่วงประมาณกี่ทุ่มน่ะครับ ถึงกี่โมงครับ?
ครับ เออ จริง ๆ ถ้าจะพูดถึงช่วงนี้เนี่ย คือนอนไม่เป็นเวลามาก ๆ เลย เพราะว่า เอ่อ คือเมื่อปี ปีที่ผ่านมา คือตอนนี้ผมมีลูกอายุประมาณขวบครึ่งแล้ว แล้วก็ตั้งแต่มีลูกมาเนี่ยผมก็ เอ่อ เรียกว่าเหมือนสุขภาพยิ่งถดถอยลงไปอีกอะครับ ทั้งเรื่องน้ำหนักที่มากขึ้นแบบก้าวกระโดดเลย น้ำหนักขึ้นมาเกือบ 20 โล แล้วก็
อืม ครับ อา โอ้
เอ่อ เรื่องเวลาเหนื่อน เวลานอนเนี่ย มันก็ อ เอ่อ ไม่เป็นเวลามากขึ้นนะครับ เพราะว่าเวลานอนน้อยลง แล้วก็ เอ่อ นอนดึกขึ้น เพราะว่ารอ รอแบบ รอลูกหลับก่อน แล้วเราค่อยทำงานของเรา อะไรอย่างเงี้ยครับ บางทีก็เลยนอนดึกขึ้นเยอะเลย อะไรแบบเนี้ย ใช่
อือ ครับ โอเค ก็พอเข้าใจถึงปัญหาหลาย ๆ อย่างแล้วอะครับ ก็คือหลัก ๆ เนี่ยคือเกิดจากการที่ทำงานออฟฟิศ ก็คือทำงานอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นี่ค่อนข้างที่จะนานเลยอะเนาะ ส อ่า สอง ก็คือ ไม่ได้มีการออกกำลังกายอะครับ แล้วก็ 3 คืออาจจะเป็นการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอเนาะ ซึ่งระยะเวลาในการพักผ่อนของแต่ละคนนี่คือก็ไม่ ไม่ค่อยเท่ากันเนาะ บางคนอาจจะนอน 6-8 ชั่วโมงก็เพียงพอต่อวันเลาะ หรือบางคนเนี่ยอาจจะต้องนอนมากกว่านั้นครับ ถัดมาก็คือ เรื่องของปัญหา อ่า การนอนที่ไม่เป็นเวลาเนาะครับ ก็คือ อ่า อ่า ด้วยความที่คุณมีลูกอายุขวบกว่า ๆ อย่างเงี้ย ก็คือจะพยายามให้ลูกนอนหลับก่อน แล้วทีนี้เราก็ค่อยนอน อย่างงี้ครับ ทำให้ชีวิตในแต่ละวันนี่ค่อนข้างที่จะมี เอ่อ สุขภาพที่จะไม่ อ่า ไม่ค่อยแบบสดชื่นเท่าไร งี้เนาะ ก็เลย โอเค ผมก็มีมุมมองเล็ก ๆ น้อย ๆ นะครับว่า เอ่อ ในเมื่อมันเกิดปัญหาหลายใหญ่ หลาย ๆ อย่างขึ้นนี่ครับ พยายามที่จะแก้ปัญหาไปทีละส่วนก่อนก็ได้ครับ อย่างใน หนึ่ง วัน เงี้ย ที่เราต้องทำงานอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ประมาณ 8-10 ชั่วโมง อย่างเงี้ยครับ อ่า เราพยายามที่จะปรับเปลี่ยนได้ไหม แบบว่าเราแบ่งเป็น อ่า เป็นช่วงเวลาครับ อย่างเช่น อ่า เราทำงาน 3 ชั่วโมง อย่างเงี้ย แล้วเราควรที่จะลุกออกไป ออก อ่า สูดอากาศนอกบ้าน หรือว่าสูดอากาศอยู่ที่บริเวณข้างระเบียง อะไรงี้ครับ เพื่อทำให้ เอ่อ ของเรา ร่างกายของเรานี่คือ ได้เกิดการขยับเขยื้อนมาก เพิ่มขึ้นอะครับ เอ่อ แบบเนี้ยพอจะได้ไหมครับ?
อืม ใช่ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ อืม ใช่ครับ อืม ค ครับ ครับ <snorts> ครับ อ๋อ เออ ๆ ๆ ครับ ๆ เออ จริง ๆ ก็น่าจะพอทำได้นะ แต่ว่า เอ่อ ผมก็มักจะลืมอะครับ จริง ๆ แล้วก็เป็นวิธีที่ ที่ผมว่า มันก็ดีเลยแหละถ้าเราทำได้เนี่ยครับ แต่ว่า ส่วนใหญ่ อย่างที่บอก คือผมค่อนข้างลืม แบบว่าบางทีเราตั้งใจทำงาน หรือว่ากำลัง เอ่อ กำลัง โฟลว์ อยู่กับการทำงานเนี่ย มันก็ เอ่อ ลืมไปเลยว่าจะต้องพัก หรืออะไรอย่างเงี้ยครับ เกิดขึ้นบ่อย ๆ เลยเหมือนกัน
อือฮึ ครับ อืม โอเคครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วครับ คือ อ่า อย่างที่ 2 นะครับ ก็คือเรื่องของการออกกำลังกาย อย่างเงี้ยครับ ในช่วงเริ่มต้นถ้าเผื่อเราอยากหาเวลาที่จะไปออกกำลังกาย อย่างเงี้ย ผมแนะนำให้เป็นการทำกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะเบา ๆ ก่อนก็ได้ครับ อย่างเช่น การ เอ่อ วอร์มร่างกาย อย่างงี้ครับ หรือการเต้นแอโรบิกเบา ๆ อย่างเงี้ยครับ หรือว่าการรำมวยไทเก๊ก อย่างงี้ ก็ดะ ก็ได้ครับ หรือว่าการวิ่งจ็อกกิงอะครับ ที่มันไม่ค่อยที่จะกระแทกหัวเข่ามากเกินไปอะครับ เพราะว่าเท่าที่ฟังดูคุณค่อนข้างที่จะมีอายุมากพอสมควรอยู่นะครับ แล้วก็ ไม่ ไม่ควรใช้ร่างกายที่เกิดอาการหักโหมเกินไปครับ ควรจะเป็นการออกกำลังกายเบา ๆ ก่อนก็ได้ครับ เพื่อให้ร่างกายเนี่ยเกิดความคุ้นเคยชินในตอนแรกก่อนนะครับ พอร่างกาย เอ่อ เริ่มปรับตัวได้แล้ว ก็ค่อยขยับไปเป็นการ วิ่งออก วิ่งออกกำลังกายอย่างเต็มที่ หรือว่าเป็นการคาร์ดิโออย่างอื่นก็ได้ครับ เช่น เป็นการปั่นจักรยานที่ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานครับ อย่างเช่น 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง อย่างเงี้ย ก็ได้ครับ ก็ร่างกายแข็งแรง แล้วค่อยมาสเต็ปแบบเนี้ยต่อไปก็ได้นะครับ อืม
ครับ ครับ ครับ ครับ อ๋อ ครับ ครับ ครับ ครับ อ๋อ ครับ ครับ อืม อืม ครับ โอ้ จริง ๆ เอ่อ ปั่นจักรยานนี่ก็น่าสนใจเนาะ คือลำพังผมก็เคยมีช่วงหนึ่งแหละที่แบบว่าอยากจะ เอ่อ ดูแลร่างกาย แล้วก็เลยซื้อแบบว่าจักรยานปั่นในบ้านนะครับ มา แต่ว่าสุดท้ายเราก็ละเลยมันไป ตอนนี้ก็กลายเป็นที่แขวนผ้าไปซะแล้ว แต่ว่าที่คุณแนะนำมาจริง ๆ ก็ เอ่อ หลาย ๆ อย่างผมก็ลืมมันไปเหมือนกัน จริง ๆ เอ่อ ได้ ได้ถูกเตือนบ้างก็ดีเหมือนกันครับ เพราะว่าผมจะได้กลับไปใช้งานมัน ให้ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แล้วก็ เอ่อ จริง ๆ สำหรับปัญหาเรื่องสุขภาพผมเนี่ย มันก็มี เอ่อ จะว่าไปก็ อีก อีกหลายเรื่องนะที่ผมกังวลแบบว่าอย่างนอกจากเรื่องนอนแล้ว นอกจากเรื่อง เอ่อ พักผ่อนไม่พอ หรือเรื่องกรนแล้วเนี่ย ยังมีเรื่องน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นด้วย แล้วก็ เอ่อ ช่วงหลังเนี่ยคือพอน้ำหนักเพิ่มขึ้นเนี่ยครับ มันมีอีกอย่างตามมา คือเวลาเดินเนี่ย เดินไม่นานเลยนะ ผม ถ้าเทียบกับสมัยก่อนเนี่ย ผมว่าเดินไม่นานเลย คือแบบว่าเดินซูเปอร์มาร์เก็ตเล็ก ๆ อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะเริ่มแบบปวดเท้าแล้วอะ ปวดแบบเหมือนปวดที่ส้นเท้าแบบเหมือนเป็นรองช้ำ อย่างเงี้ยครับ
อืม ครับ อืม อืม อืม ๆ อืม อ๋อ ครับ โอเค อืม ๆ
อ้อ แบบว่า ใช่ แล้ว เอ่อ ยังไม่รวมแบบว่าอย่าง คอ บ่า ไหล่ อย่างเงี้ยครับ บางทีมันก็รู้สึกตึง แล้วก็มีอาการปวดแบบจี๊ดขึ้นไปด้านหลังคอ อย่างเงี้ยครับ คือ มันรวม ๆ กันแล้ว ผมก็เลยเริ่มรู้สึกแบบ เอ๊ย! หรือเรา หรือเรากำลังแก่แล้วหรือยังไง ก็ไม่แน่ใจว่าคนอื่น ๆ เขาเป็นกันไหม อะไรอย่างงี้ด้วยครับ แต่ว่าจากที่ฟังคุณแล้วเนี่ย หลัก ๆ น่าจะ เหมือน เหมือนว่าเป็นว่า ผมไม่ค่อยออกกำลังกายเนาะ อย่างนั้นเสียมากกว่าใช่ไหมครับ?
<coughs> อืม ครับ อืม ใช่เลยครับ คือหลัก ๆ เลยเนี่ย อาจจะเป็นเรื่องของน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นก็ได้นะครับ แล้วทีนี้คือ ก็เมื่อกี้คุณบอกเนาะว่า มีอาการเหมือนกับอาการเท้าแบน ถูกไหมครับ อา ครับ ใช่ครับ ทีนี้คือมัน เกิด มันอาจจะเกิดจาก อ่า บริเวณที่เท้า ข้อเท้าของเราเนี่ย หรือว่าฝ่าเท้าของเราเนี่ย คือมันไม่ค่อยแข็งแรงหรือเปล่าครับ? เราลองสังเกตเวลาที่เรายืนตัวตรงก็ได้ครับ ถ้าเรายืนอยู่นิ่ง ๆ แล้วตัวตรง แล้วเท้ามันแบนนี่แปลว่า ตัวอุ้งเท้าของเรานี่ครับ คือกล้ามเนื้อบริเวณนั้น มันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไร ผนวกกับไอ้ตัวน้ำหนักของเราที่มันมากเกินไป ก็เลยทำให้เกิดอาการกดทับนะครับ ซึ่งถ้าเผื่อเป็นอุ้งเท้าของคนนะครับ ปกติทั่วไปเนี่ยครับ คือมันจะมีอาการโค้งงอนะครับ ก็คือมันจะสังเกตอะได้เลยนะครับ ว่ามันจะมีช่องว่างระหว่างไอ้ตัวอุ้งเท้านะครับ นั่นคือ เอ่อ กล้ามเนื้อยังแข็งแรงอยู่มาก ๆ เลยครับ ก็เป็นในช่วงของ วัย วัยรุ่นนะครับ แต่ว่าพออายุมาก เพิ่มขึ้นอย่างงี้ครับ บวกกับน้ำตัวที่เยอะ ก็จะมีอุ้งเท้าที่ค่อนข้างที่จะแบน ถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยครับ แต่ว่าเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้เนาะ โดยการออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อในส่วนนี้เป็นพิเศษนะครับ เช่น เอ่อ การยืนอยู่กับที่ แล้วก็การเขย่งข้อเท้านะครับ ก็จะได้กล้ามเนื้อหลัก ๆ เลยอยู่ที่ 2 ส่วนครับ ส่วนแรกก็คือ อ่า ในส่วนของไอ้ตัวน่องนะครับ ฮึ ไอ้ตัว ครับ ตัวบริเวณ อ่า ขาหลังของเรานะครับ ทีนี้ก็คืออันดับที่ 2 ก็คือจะเป็นในส่วนของไอ้ตัวอุ้งเท้าครับ ก็จะทำให้กล้ามเนื้อ คือมันเกิดกับการแข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับ อือ ถ้าเราฝึกในการเขย่ง อ่า ลำตัว เขย่งข้อเท้าให้มาก ๆ เนี่ยครับ ก็จะทำให้กล้ามเนื้อของเรา มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับ หรือว่า อา เวลาเดินในแต่ละวันเนี่ย เวลาที่เราไปเดินที่นอกบ้าน เราลองสังเกตดูก็ได้ว่าสรีระในการเดินของเราเนี่ย มันค่อนข้างที่จะถูกต้องไหมครับ คือเราพยายามที่จะไม่ลงน้ำหนักไปที่บริเวณฝ่าเท้านี่ที่เต็มฝ่าเท้าไปเลยครับ พยายามที่จะมีการเขย่งเล็กน้อย อย่างงี้ก็ได้ครับ อืม ครับ ก็จะถือว่าเป็นการบริหารกล้ามเนื้อไปในตัว ในระหว่างที่มีการไปเดินห้างสรรพสินค้าครับ
ครับ อา ครับ ครับ อืม ครับ อ๋อ อา ครับ ครับ ครับ ครับ อืม ครับ โอ้! อืม ครับ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ อ๋อ ครับ ครับ อืม อืม ครับ โอ้ จริง ๆ เทคนิคที่คุณแนะนำมานี่ก็น่าสนใจเลยเนาะ หลาย ๆ อย่างที่ เอ่อ พูดมาเนี่ย มันก็ดูเป็น จะว่าไปมันก็เป็นเทคนิคง่าย ๆ เลยนะ ที่แบบว่าขอแค่เราไม่ลืมเนาะ เรา เอ่อ ตั้งใจจะทำมันเนี่ย มันก็ เอ่อ ดูที่ อืม เป็นอะไรที่ทำง่ายมากเลยแบบทำตอนไหนก็ได้ด้วย แม้แต่เวลาแบบ เอ่อ ใช้ชีวิตประจำวันก็ยังทำได้ จริง ๆ แล้วเนี่ย คือ แปลว่าผมน่าจะต้องหาอะไรสักอย่างมาคอยเตือนตัวเองแล้ว ให้ เอ่อ ออกกำลังกายลักษณะนี้ หรือว่า อืม ขยับร่างกายเพิ่มขึ้นอย่างงี้ใช่ไหมครับ?
อืม อืม ครับ ถูกต้องแล้วครับ ก็คือพยายามที่จะขยับร่างกายให้มาก ๆ ครับ เดี๋ยว อ่า ถ้าร่างกายมาเริ่มคุ้นชินอย่างงี้ครับ มันก็จะมีอาการปวดเมื่อยล้าน้อยลงนะครับ ก็ถือว่าเป็นการบรรเทาอาการปวดไปอย่างหนึ่งครับ ถัดมาก็คือเราก็เขยิบไปเป็นเรื่องของการออกกำลังกายที่มาก ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ ก็จะช่วยลดของอาการปวดเมื่อยล้าครับ หรือว่ามันจะยังมีอาการปวดอยู่ แต่ เอ่อ ในระหว่างวันเนี่ย สมมุติว่าถ้าเรานั่งทำงานอยู่ออฟฟิศเนี่ย อ่า เรานั่งเพียงแค่ 30 นาที ก็จะมีอาการปวดเมื่อยเลื้อ เมื่อยล้าตามร่างกายแล้ว แต่ว่าถ้าเราออกกำลังกายเสร็จเนี่ย แล้วทีนี้ก็จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงมากขึ้น อาจจะเป็น 1 ชั่วโมงแล้วค่อยมีอาการเหนื่อยล้าอย่างงี้ครับ ก็จะทำให้ระยะเวลาในการเมื่อยล้านี่ เอ่อ ขยับไปอีกนะครับ อืม
อืม ครับ อือ ครับ ครับ อ๋อ ครับ ครับ อ๋อ ครับ ครับ อ๋อ ถ้าคุณแนะนำมาอย่างงี้ก็เห็นภาพเลยครับ โอ้ ยังไงตรงนี้เนี่ยต้องขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคำแนะนำดี ๆ ตรงนี้ แล้วก็ เอ่อ ช่วยทบทวนเรื่องสุขภาพของผมด้วย พอคิดไปคิดมาแล้วต้องแก้อีกหลายจุดเลย ยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับ
<clears throat> สวัสดีครับ